Je, mmh, je voulais faire un petit peu a appel à toi parce que j'ai j'ai une petite problématique en ce moment, je m'aperçois que, hem, j'ai au niveau travail, je cumule, heu, 2- 2 travail en ce moment, heu, plus une vie de famille, heu, plus, heu, j'essaie d'avoir u une certaine, heu, routine, heu, de temps, heu, pour moi. Maintenant, hem, j'ai j'avais, heu, enfin, j'avais, j'ai toujours cette passion d'être, heu, à la forge. C'est-à-dire, heu, forger des objets en métal et heu, la problématique, c'est que je ça doit faire, heu, ouais, heu, 1 mois, 1 mois et demi que je n'ai pas eu le temps d'y retourner et pourtant, c'est quelque chose qui me permet de me vider la tête. Sauf que, hem, j'arrive plus du tout, à ce jour, à gérer, heu, tous ces, heu, tous ces emplois, <chuckles> on va dire, cumulés. Heu, entre la partie, heu, travail, la partie, heu, famille, la partie, heu, un petit peu de temps pour moi, et cette passion-là me est en train de m'échapper quelque part, et hem, et c'est quelque chose qui devient un petit peu, hem, alors pas lourd, si un petit peu lourd quand même, ça ça commence à être, heu, j j'ai j'ai vraiment ce besoin d'y aller et heu, et et je voulais en parler si si potentiellement, heu, il y aurait, heu, des petits moyens que je puisse retrouver, heu, cet, heu, ce plaisir en fait, cette motivation?
D'accord. OK. Bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, bah, je comprends tout à fait, hein, la situation que tu as et la frustration que tu peux ressentir. Le fait que tu as cette passion qui te, voilà, qui t'échappe un petit peu, heu, des des m des bras, quoi. Donc je comprends tout à fait, hein. Et hem, dis-moi, par exemple, hem, est-ce que, heu, il y a un un un moment de la journée où, heu, tu trouves que, hem, bah, si là, heu, tu tu commences vraiment à en avoir marre et tu dis: «Ah là, j'aimerais bien aller, heu, aller aller forger et ça ça ça me relaxerait»?
Mmh. Ouais. Ah, très, très régulièrement, hein. <chuckles> Et hem, l l'envie d'y aller, en fait, c'est possible. Hem, la la la problématique, c'est que lorsque j'attaque, heu, j'aime bien passer, heu, un peu de temps dessus, c'est-à-dire que c'est minimum 2 heures, le temps que le métal chauffe, le temps que je prépare, heu, heu, tout ce qui est à préparer, heu, la la la mini séance est minimum de 2 heures. Donc, heu, parfois, je me dis «Ah, j'aurais bien 1/4 d'heure», mais 1/4 d'heure c'est juste impossible, pas pour cette pratique là, en tout cas.
D'accord, mouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, je vois je vois tout à fait. Et hem, en ce qui concerne ta ta semaine, hem, comment el comment elle s'articule, heu? B bien évidemment, je je vais pas te te demander de rentrer dans dans le détail, hein. Mais, hem, au niveau de l'articulation de la semaine, c'est-à-dire est-ce que c'est plus ou moins la même chose? Hem, donc ça pourrait te permettre d'avoir une vision, hem, au long terme, un petit peu, de ce qui, heu, de de l'emploi du temps, ou ça change quand même assez régulièrement?
Mmh mh. Mmh mh. Hem. C'est plus ou moins la même chose. Heu, oui, c'est c'est plus ou moins la même chose. Heu, mais l'amplitude que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, heu, commence à, heu, 08:00, heu, où je commence à emmener les enfants, jusqu'à, heu, 22:00, heu, lorsque je j'enlève la casquette de mon de mon emploi de d'entrepreneur, pardon.
D'accord. Ouais. D'accord. OK, d'accord. Ah ouais, je vois. Et hem, par exemple, hem, tu as mentionné qu'il te fallait à peu près 2 heures, hein, pour que ça va pour que ça vaille vraiment le coup, hein, de d de faire ça. Hem, est-ce que tu as déjà essayé de voir avec, hem, avec ton emploi du temps et avec ta famille si, heu, tu pouvais pas leur dire: «Heu, bon écoute, là, j'ai vraiment besoin de de de ces 2 heures-là, hem, merci de me laisser tranquille»? C'est-à-dire que ta passion, est-ce qu'elle s'effectue à la maison ou est-ce que tu dois aller dans un endroit spécial pour ça?
Oui. Mmh. Ouais, tout à fait. Non, non, c'est c'est à la maison. Bon, à à la maison, c'est c'est dans dans un atelier, heu, qui est proche de la maison. C'est c'est à 200 m, heu, même pas, aux 50 m. Heu, donc heu, techniquement, heu, oui, c'est possible. Heu, la petite problématique que j'ai, c'est vraiment la notion de culpabilité que je pourrais avoir, dans le sens où, heu, si je commence à à me dire, heu parce que c'est bien souvent, je le faisais le week-end, et je les vois déjà peu la semaine, donc, en termes de culpabilité je me dis: «Oh là là si, heu, si je passe, heu, 2 heures, 3 heures, heu, à à ta à taper du marteau, heu bah, je vais pas les voir, heu». Et mmh et d'un côté, c'est la culpabilité, puis de l'autre côté, j'ai envie de de me faire plaisir. Donc je suis un petit peu dans ce mélange-là, hem, un petit peu embêtant, en fait.
Oui. D'accord, oui, oui, oui, mais je comprends tout à fait que tu puisses ressentir une forme de une certaine forme de de culpabilité, hem, mais hem, tu pourrais peut-être envisager de te rappeler que tu as le droit au repos comme tout le monde. Tu as ton emploi du temps qui est qui est très, très, très rempli, tu as plusieurs casquettes et hem, le fait que, bah, que tu que tu aies te le travail, que tu aies ton activité d'entrepreneur, que tu aies la famille avec les enfants, et cetera. Hem, tu prends soin des autres, donc ça, tu sais le faire, mais peut-être que, ben, voilà, ça vient du fait ça se traduit par un fait où tu prends, mmh, un petit peu moins soin de toi. Heu, puisque tu tu tu as un petit peu abandonné, heu, abandonné, heu, heu, abandonné ta passion, donc ça ouais, ça pourrait être utile pour toi de te rappeler que, beh, voilà, prendre soin de des autres, c'est aussi prendre soin de moi parce que je vais être plus détendu. Je vais apprécier, je vais pas être frustré par le fait que, bah, peut-être, heu, heu, d'arriver à un point de frustration. Je me dis que les autres sont en train de m'empêcher de faire ma passion, donc hem, qu'est-ce que tu en penses de ça?
Mmh. Ouais, c'est vrai. Mmh. Mmh. Mmh mh. Heu, j'en pense que tu vises, heu, de façon très, très juste, heu, cette partie-là où, hem, où en effet, pour que je puisse m'occuper, heu, heu, à court terme, moyen terme et long terme, heu, il faut que je m'occupe de moi. Heu, et de de réussir à à prendre ces moments-là. Hem, j j'avoue que j'ai pas passé le pas, parce que, heu, en amont déjà, j'ai la partie culpabilité. Heu, après 1 fois que je le fais, peut-être qu'en me disant: «Bon, ben, eh, j'ai le droit aussi de de de d'évacuer un petit peu aussi cette, heu, cette, heu, cette pression», heu, tu tu as tout à fait raison, heu, de me donner cette, heu
Cor. Moui.
cette, heu, permission de le faire, oui, tout à fait.
Mmh. Parce que, hem, c'est, mmh, voilà, je je sens bien, heu, que ça g ça te pèse, le fait que tu fu puisses pas faire, heu, cette passion, heu, surtout de, voilà, que c'est quelque chose que tu apprécies et qu'en plus, qui est pas loin, <chuckles> c'est-à-dire que, il y a même pas le l'excuse ou le potentiel argument de la distance. Donc hem, écoute, s tu pourrais peut-être envisager d'essayer de t'y remettre, heu, hem, en petit à petit, heu, c'est-à-dire que bon, même, s'il faut 2 heures, heu, 2 heures pour, heu, pour un petit peu tout chauffer et que ça vaille le coup. Bah, tu pourrais peut-être envisager d'essayer d'y aller en amont. Par exemple, 1 fois, un petit peu pour voir, bah, déjà, heu, comme ça fait longtemps que tu l'as pas fait, si d heu, si les outils sont bien à la place où tu te rappelais qu'i qu'ils étaient. Heu, si, heu, il y a bien tout. Si heu, tu as ba tu as bien tout ce qu'il faut et que tout est prêt pour recommencer. Hem, ça pourrait, heu, peut-être te donner, justement, bah, cette, hem, tu vois, c cette, heu, satisfaction de: «Ah, on va s'y remettre, ça va vi ça va revenir». Hem, de te reprendre tes marques dans cet endroit pour que tu puisses, voilà, prendre du plaisir la prochaine fois que tu tu, hem, tu commences et ça pourrait peut-être aussi, bah, réhabituer ta famille au fait que, bah, oui, heu, là, c'est ton temps perso à toi et que, heu, hem, tu tu tu es in «indisponible» entre guillemets.
Mmh. C'est ça. <chuckles> Mmh. Ouais. <laughs> Mmh. Oui, oui, mais, heu, c'est c'est très juste. Heu, quand tu dis, heu, d'y retourner, heu, ça fait, heu, ouais b un bon mois que j'ai mê je suis même pas rentré dans lar lor dans la pièce. Heu, donc en effet, heu, je pourrais y retourner et et hem, et quand je t'écoutais, heu, j'étais en train de me dire: «Ouais, mais j'ai besoin de 2 heures mais mais en soi, si jamais, heu, je commence à allumer le feu, je peux, heu, entre temps aller, heu, aller faire un petit peu de travail à côté, ça me fait gagner 1/2 le temps que la chauffe arrive, heu, tranquillement». Heu, et c'est pas il y a pas de notion de danger, ni rien. D'habitude je suis rai je reste a devant, mais en soi je pourrais déjà commencer à «gagner», entre guillemets, 30 minutes. Heu, et puis, heu, ouais, ouais, c'est aussi une, heu, heu, une option une option et puis, heu, puis d'y retourner pour retrouver ce, mmh, cette, heu, <chuckles> cette flamme en fait, tout simplement, m même si elle est prim bien présente quand même mais
Ouais, je comp Oui, oui, oui. Heu, je comprends tout à fait ce que tu veux dire au niveau de de la demi-heure de de gagnée et le sentiment que tu as de te dire: «Bon, voilà, plutôt que rien faire, heu, je vais je vais je vais travailler». Ça ça, mmh, ça peut être une bonne option, mais aussi tu pourrais envisager l'autre côté de, mmh, de la fl de la chose qui est, hem, bah, c'est ça fait partie du moment de relaxation, ça fait partie des choses que tu apprécies d'être devant le feu et de le regarder, ça peut c'est 1/2 qui qui qui peut paraître anodine et qui peut peut-être paraître: «Ah oui, je peux je la perds, je fais autre chose», mais elle est sans doute bien présente pour une raison. C'est une demi-heure où tu te retrouves avec toi-même, où tu te mets en condition pour, heu, pour le pour la forge et cetera. Donc voilà, peut-être que tu pourrais envisager de, bah, de pas forcément voir cette demi-heure comme du temps perdu mais autrem mais plutôt comme, voilà, du temps qui fait partie à à part entière, heu, de de de ce moment de relaxation que tu que tu as.
Mmh. Mmh. Ouais. C'est ça. Mmh. Mais tu as totalement raison, en fait. Heu, <chuckles> j'ai j'ai, heu, j'ai en tête l'optimisation. Heu, mais mais tu as raison, c'est pas de l'optimisation là, c'est c'est justement, heu, se se se se mettre en en «liaison», entre guillemets, avec le feu. Et et et ces 30 minutes là, elles sont essentielles, heu, heu, pas pour, heu, pour ce que je fais, mais pour moi, tu as raison. C'est déjà me commencer à me à me mettre en condition pour, heu, savoir comment je vais faire et et c'est là où je prépare, heu, déjà dans ma tête, dans mon esprit, heu, dans mon corps, heu, aussi, heu, comment je vais faire exactement. Donc heu, non, ça et tu as raison, c'est, heu, c'est c'est serait totalement, heu, contre-productif de gagner, heu, 30 minutes, tu as raison. Ouais, c'est c'est bloqué, heu, même limite, heu, je vais je vais essayer de voir carrément pour bloquer 1/2 journée totale, comme un rendez-vous, heu, heu, en en mode non négociable pour pouvoir retrouver, heu, ce cette, heu, niaque, heu, que que j'ai j'ai envie, en fait. Ouais, c'est très, très juste. Je te remercie très, très sincèrement de, mmh, de de tous ces, heu, conseils qui étaient, heu, ultra pertinents et qui vont me permettre, heu, justement de, mmh, bah, de me de me retrouver, de retrouver ces temps, heu, précieux pour mes pour moi. Heu, merci, heu, très, très sincèrement.
Moui. Oui. N ouais. Mais avec plaisir, je suis sûr que tu vas retrouver le temps pour ça.